ああ！そうですよね。なんか、きっとその、あの、そうですね。お酢の加減とか、いろいろご家族、そこのご家庭の味みたいなのが、ありますよね。
うん。 うん。 はい。 はい、あのなんていうか、具どい具ですよね。いろんな具を入れるってことですよね。そうするとほんとにね、ちらし寿司も豪華になりますので、ご馳走になりますよね。
はい、はい。 はい、うーん、ああ。 そうです。 ああ、そうですね。なんかね、ちらし寿司は確かになんか、こうおめでたい時とか、なんなんか特別な時に食べる、そうですね、ものですもんね。うーん。
うーん。 うん。 はい。 そうですよね、やっぱり。あのお雛様の時だけじゃなくって、結構ね、あの家族がみんな好きなのでね。なんかこう、あ、家族が集まった時に、ごちそうって感じで作りますね。うん。
はい。 うん、はい。 うん。うん。 はい。 あ、なるほど。それは、ええと、春巻きは結構オリジナルの具のなんですけど、それはご自身が、こうレシピを作られたというか、考えられたっていう感じですか？
うん。 うーん。はい。 あ、さっきの春巻きですか？春巻きの具はですね、実は、私がこう、うん、高校だったかな、中学だったかな、家庭科の料理で習ったんですよ、その具材は。<laughs>
はい。 うん。はい。 はい。 へえ。 家庭科でそんな、カニ缶とか、こう、ぜ贅沢な感じのものが。へえ、普通の春巻きじゃなくって、ちょっと
そうなんです。 うん。 ええ。
特別な春巻きっていう感じで、習った家庭科で習ったんですね。わ、なんかはい。
はい。ええ。そうなんです。だから、そのね、まあ、家族のもう、ご馳走って感じになってて。もちろん私だけじゃなくて、妹も作るし、うちの母もね、作ったりしましたけどもね。その味、そのレシピを、私がもたらしたんですね、家族に。うん。
はい。 はい。はい。うん、はい。 ああ。で、それを教えてくれたのは、まあ、家庭科の先生ということですか？<laughs> なんか、あの、ね、ご家族で例えば、お母様がなんかこう考案して、それをこう、子供の時食べてて、自分も今食べてて、またさらに、ね、代が、その次の代が、みたいな感じなのかと思いましたが、意外にや意外の家庭科なんですね。
うん。 うーん、そういうことになりますね。<laughs> はい、はい。 うん。 うん。 うん。 ううん。 はい、はい。 うん、うん。 そうなんですよ。そのおか春巻きに関してはですね。でもね、あの例えばその、ちらし寿司なんかに関しては、うちの母のやっぱりレシピだと思ってますよ。はい。はい。
へえ、はい。 うん。 うん、はい。 ああ、なるほど。じゃあ、それはお母様から、こう受け継いだというかのお味なんですね。うん。うん、うん。はい。
うん。 はい、そうですね。だからもちろんね、あのお酢なんかも、あ、作りますしね。寿司酢を使うんじゃなくって、やはり作るし。まあ、お酢と砂糖と塩、ま、その配分ですけどもね。それで作るし、あとやっぱり具材をね、色んなもの使うんですよ。うん。特にね、色んなあの、お刺身みたいなもの、入れますよね。
はい。 ああ、あ、もう はい、はい。 うん。 はい。 はい。 うーん、そうですよね、はい。 あ。